Ừm, chính xác nha.
Ừm, ra là vậy. Vậy thì khi mà những lúc đầu mà bạn đi dã ngoại á, kiểu như, bạn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà giảm rác hay là kiến thức về giảm rác á, thì bạn có từng thấy cái nhóm khác, ừm, ờ, kiểu như, làm giảm rác rất là tốt luôn và bạn học theo không?
Ờ, thiệt ra là mình cũng sẽ tìm hiểu trên mạng và mình cũng học hỏi những cái nhóm mà mang đồ hiệu quả, ờ, thì mình s cũng sẽ thấy, a, cái gì tốt thì mình sẽ làm theo để cho mình cũng có một chuyến lịch nó ý nghĩa hơn, đúng hông? Nếu mà bạn thích du lịch thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên á, thì cái việc mình bảo vệ thiên nhiên để mà nó có cảnh quan đẹp để mà về lâu về dài mình vẫn đi tiếp được thê thì nó sẽ càng ý nghĩa hơn. Cho nên là mình cũng sẽ có cái tinh thần học hỏi và mình cũng hỏi người ta luôn nếu mà cái này làm như thế nào, thắc mắc, người ta cũng sẽ giải thích cho mình thôi.
Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ.